Ah, espera aí, espera aí, espera aí. Eu eu morei em Curi em bom, eu morei em Curitiba, né, que é onde o pessoal mais alto, você via mulheres de 1 metro 80. Aí eu fui morar em Cuiabá, que é mais no norte, que é mais indo à tua região, né, de Manaus, e raramente você via uma mulher de 1 metro e 80 em Cuiabá, então realmente você se
Hã. Aham. Sim. Exato. Aham. Sim. É, eu sou uma exceção.
você se destacava, então, lá em Manaus.
Demais. Demais, demais. Naquela naquela época, as pessoas até pensavam que eu era um homem, você acredita nisso? Às vezes, assim, entrava em aplicativos de relacionamento, ah sei lá, para conversar, bater papo, e as pessoas olhavam assim, eu falava: "Eu", já botava logo, "eu tenho 1 e 80", porque as pessoas em Manaus, elas são muito baixinhas, o homem não mede mais que, sei lá, 1 metro e 70.
Perfe Sim. Eu lembro de eu lembro quando eu morava em Cuiabá eu tenho 1 metro e 80 também, eu era sempre um dos mais altos da cidade, também. Sim.
Aham. Que legal. Exato. E aí eu tinha o meu cabelo cacheado, aquele cabelo cacheado volu eu tenho, né, meu cabelo é cacheado, volumosão, assim, hoje que eu dei uma alisada, eu coloquei franja, eu coloquei, eh, dei uma chapinha, ali, só para dar uma mudada.
Sim. Claro, ma algo mais femi feminino, né.
É, é, mas o meu cabelo cacheado é perfeito, tá. E aí <laughs> e aí a galera
E mesmo assim eles pensavam que você era um homem? E como é que você se sentia com isso? Porque deve ser uma
Hum, sim, pensava que
uma ofe ofensa assim, para uma mulher, assim. Como é que v sentia?
Ah Eu Sim, é uma ofensa para mulher, mas eu eu sou muito de boa comigo mesma, sabe, eu sou muito de bem com a vida, então, eh, eu não posso não posso esperar das pessoas muita coisa, né, elas elas vão dar o que elas têm para oferecer, então, eh, o como eu me sinto com aquilo, é que me importa. Então eu as pes
Ah, você tentava levar na na brincadeira o máximo que você podia, tipo. Sim. É uma boa boa filosofia de vida, parabéns mesmo, realmente, né, você tem que tem que ficar acima disso, realmente. E
Obrigada, obrigada. É, eu eu não eu não posso eu não posso, tipo assim, u uma frase que eu ouvi, que combina muito, é que as eh, uma pessoa e inclusive em um filme, uma pessoa falou assim: "Ah, me desculpe que os outros fizeram isso com você". E daí a pessoa falava assim: "Eles fizeram o que acharam que era certo, eu não posso exigir mais do que isso". Então, eu levei isso para minha vida.
Sim. Ok. Ah, olha. Bem profundo isso, ah, essa mensagem aí.
Exa exato, exato. Às vezes quando alguém falha comigo ou erra comigo, eu não a pessoa sabe que ela errou comigo, a pessoa sabe que ela falhou, ela sabe que machucou, você falando em cima. É.
Tem gente que não sabe. Tem gente que não tem essa capacidade, sabe. Então
Ex de refletir, né. Mas eu sempre levo essa filosofia.
E você então

Oh meu Deus, é a é um caldeirão cultural lá. E, você atualmente, você falou que está no Estados Unidos?
Exa ma nossa, manda nesse homem. Eu estou nos Estados Unidos, estou sim.
E e você conheceu, hã, pessoas que, hã, perguntaram de onde você era no Brasil, e sabem onde é Manaus? Bom, eu imagino que você pode associar Manaus com a floresta amazônica, fica na fica na
Aham. Então Sim, o meu marido ele é louco pela ele é louco por para visitar Manaus, assim. Ele gosta muito da floresta.
Ah, agora agora eu fique eu fi fiquei curioso, teu marido ele é brasileiro, não.
Não, não, meu marido é americano, ele é americano.
Ah ok, ok, agora agora eu fiquei curioso, vamos lá.
<laughs> Mas as pessoas descobrem que eu sou brasileira mais pelo sotaque, né, porque eles dizem que o sotaque o sotaque brasileiro, como você fala inglês, o sotaque brasileiro, ele é muito forte ali no no d no t ali no t.
Eh Sim. Sim. Os americanos gostam realmente, eu eu digo também por experiência, mas vamos lá: quando você conheceu teu marido, você falou Manaus, ele ele não devia saber a cidade, e aí você falou na Amazônia, como é que foi a reação dele?
E eles gostam, nossa eu f Aham. Aham. Não. Ah, ele falou assim: "Nossa meu Deus, tem uma Índia para chamar de minha". <laughs>
<chuckles> Ele já foi logo com o estereótipo já tipo e você adorou isso? Você achou qual que foi a tua reação?
Certo, exatamente. Então, na verdade fui eu que me apresentei como in índia, né, porque assim, eh, falei assim: "Nossa, eu nasci no Amazonas e tal." e ele: "Nossa, na floresta." Eu falei assim: "Dentro d'água, bem dessa." <laughs>
Onde Hã. Ah, então é, tipo, vocês nasceram um para o outro, você é teu marido, só para te dizer que
Sim, ele ele é muito de boa, ele gosta muito.
Você poderia você podia também ter se ofendido, né, que tem gente que reaciona dessa forma, né, então, mas tipo
Sim. É ma é porque, assim, quando você já cresce em um ambiente assim muito descontraído ou ou em um, uma comunidade que rele não é que releva, tem muitas pessoas que se ofendem, mas eu não me ofendo por pouca coisa, para me ofender a pessoa tem que batalhar muito. <laughs>
E Olha, que bom que você tenha essa atitude positiva realmente, que você sorri para
Uhum.
eh, a coisas que poderiam ser ofensivas, né, e realmente é a melhor forma de viver, né, e não tem outra, não é.
É, verdade. É, você viver de boa, você não pode esperar muito do outro, o outro só vai dar o que vai lhe oferecer, você que tem que estar bem com você mesmo, então
Essa é uma uma lição de vida que eu vou eu vou eu vou guardar essa mensagem. Ho eu hoje eu aprendi algo sim realmente. Olha, adorei o papo, realmente eu me diverti muito, eh, você é muito, eh, extrovertida e um e muito muito legal, valeu obrigadão, hein.
Tudo floresce. <laughs> Ah, que bom. <laughs> Ah, obrigada, obrigada por hoje, me diverti bastante, viu, até a próxima. <chuckles>
Até mais então.